Pernah nggak sih kamu tuh ada momen atau pengalaman di mana kamu tuh pertama kalinya nemu lagi serial TV lama yang sering kamu tonton zaman dulu itu tuh di platform streaming yang sekarang lagi naik nih? Nah pada saat itu tuh apakah kamu emang lagi scroll biasa atau emang dapet dari rekomendasi di platform itu?
Oke ada nih Kak jadi kan dulu tuh nih pas zaman-zaman kayaknya aku kuliah deh kalau dulu pasang internet kita tuh udah dapet sepaket sama TV kabel ya Kak ya. Jadi nah ingat banget dulu tuh kayak Fox, Star Watch gitu ya itu tuh, eee, masuk ke TV kabel itu kan, dan aku tuh nonton 1 serial Kak, serial musikal judulnya tuh Glee Kak. Ini menurut aku serial yang keren banget karena penyanyi apa pemain aslinya tuh bener-bener nyanyiin lagu cover itu tuh masih apa, bener-bener nyanyi gitu kan bukan kayak cuma live da eee, apa namanya dubbing gitu, jadi bener-bener bisa liriknya, dan juga lagu-lagunya tuh, eee, unik-unik menurut aku dan aku termasuk bisa apa ya kenal sama lagu-lagu yang beda dari aliran sebelumnya gitu atau misalkan lagu-lagu yang enggak terkenal tuh dari serial itu Kak. Nah
Mhm. Iya. Mhm. Oh oke. Mhm mhm. Iya. Mhm. Mmm karena di-cover ya sama si, eee, pemainnya Glee ya?
bener. Betul banget Kak. Nah terus pas Covid aku tuh mulai eee langganan Netflix tuh Kak, jadi mulai langganan Netflix karena TV kabel tuh udah nggak itu lagi ya udah nggak hype lagi tuh dulu tuh udah mulai banyak streaming kan jadinya udah berubah gitu kan. Jad nah udah gitu aku iseng lah ini pas lagi lagi Covid ini. Aduh aku pengen nonton apa ya yang <tsk> yang nostalgia serial gini karena dulu tuh pas Covid kayak nggak banyak gitu loh Kak pilihan film-filmnya karena a pas awal-awal aku subscribe tuh kayak aku tuh belum bisa nyari kira-kira, eee, apa yang lagi apa ya trend di Netflix saat itu gitu loh Kak. Akhirnya iya aku carilah nih iseng nih awalnya kan, aku cari lah Glee, ternyata ada Kak di Netflix dan aku itu nonton a dari awal bener-bener Kak dari episode pertama sampai selesai gitu itu nonton, berasa nostalgia sih akhirnya.
Oke. Heeh. Udah nggak hype. <chuckles> Iya bener. Ah hah? Mhm. Oh oke. Mhm. Wow. Jadi itu beneran kamu cari ya Kak pada saat itu kamu ketik "Glee" gitu ya di Netflix ya dan ada kebetulan ya. <laughs>
Iya bener banget. Ada! Nah itu aku salut. Kan itu udah lama banget gitu ya aku nonton mungkin sekitar tahun 2010-an deh kayaknya dan aku nonton lagi 10 tahun kemudian tuh Kak, pas di Netflix jadi menurut aku wah ini udah lama di serial ini kangen juga nih aku akhirnya. Ya udah akhirnya aku tonton ulang deh Kak.
Mhm. Wow. Aduh. Waduh seru banget. Nah ini waktu nonton ulang, Kak. Ini gimana nih perasaan kamu pada saat itu? Apakah memang langsung seperti rasa kangen itu terobati? Atau kamu justru kayak mikir wah kayaknya dulu nggak kayak gini deh <chuckles> gimana tuh yang kamu rasain?
<chuckles> Sebenernya ada rasa kangen yang terobati Kak, tapi mungkin umurnya udah beda ya Kak ya pada saat aku pertama nonton, agak nggak relate jadinya kayak, "Ih lebay banget sih si Finn," aku sempet ada komentar celetukan kayak gitu, padahal dulu waktu aku nonton tuh kayaknya lebih menikmati, lebih bisa terbawa emosinya gitu kan Kak, tapi masih sih Kak kumenikmati lagu-lagunya itu aku masih sih dan menurut aku, eee, apa ya aku tuh jadi kebuka lagi, oh ini lagu-lagu yang waktu itu apa namanya pernah dinyanyiin sama Glee kayak sekarang tuh kok rame lagi kayak Vein Gravity Kak. Nah sekarang kan ada tuh, eee, muncul lagi tuh lagu itu. Nah aku tahu awalnya itu dari Glee itu Kak.
Mhm. Waduh. Mhm. Mhm. Wow. Heeh. Heeh. Wah. Heeh. Oh gitu jadi memang kamu awalnya denger lagu itu tuh karena cover ya, cover-nya dari si Glee ya.
Mmm. Iya betul.
Waduh seru banget sih Kak, jadi ada rasa yang terobati, terus juga akhirnya selain nostalgia, eee, serial Glee-nya sendiri nostalgia sama lagu-lagunya juga ya yang kuno-kuno itu ya?
Mmm, bener banget Kak itu benar-benar nostalgia sama lagu-lagunya dan, eee, kan perannya kan ada kalau Glee itu terkenalnya sama mash-up gitu ya kayak ngegabung 2 lagu yang beda gitu kan dan menurut aku tuh keren gitu, kok di kita nggak ada yang bikin ya serial kayak gitu, aku kepikir kayak, ih keren banget menurut aku.
Ah hah. Iya. Heeh. <chuckles> Waduh seru banget sih aku juga jadi inget nih Kak waktu, eee, nonton, eee, serial Friends pertama kali itu di Netflix lagi, aku juga inget banget tuh. <laughs> Jadi iya jadi kebayang lah ya serunya kamu nonton Glee tiba-tiba dapet, ada Glee beneran di serial di Netflix terus juga kamu nonton udah dari 10 tahun yang lalu nggak pernah nonton lagi kemudian sekarang ketemu lagi. Wow! Itu ketika kamu nonton ya, aku kepo deh. Pas kamu nonton tuh, mmm, ada nggak sih kira-kira yang kualitas gambarnya berbeda, kualitas videonya berbeda, atau kamu merasa kayaknya dulu sinematografinya nggak kayak gini deh atau kualitas, mmm, gambarnya dulu nggak kayak gini deh, <chuckles> ada nggak pikiran-pikiran kayak gitu?
Iya. Iya. <chuckles> Nostalgia jadinya ya. Iya. Bener. Aduh Kak. Sempat sempat aku kepikiran karena mungkin aku ngelihat sekarang film tuh kan kayak lebih warnanya lebih bagus gitu lebih halus gitu ya Kak ya. Jadi emang kelihatan jadulnya banget sih akhirnya ini filmnya karena pertama dari pakaiannya Kak dari Glee itu kan pakaian-pakaian itu juga masih zaman-zaman apa ya, tahun dua ribu sepuluuh iya ya jadi kayak ngerasa udah mah pakaiannya, udah gitu warnanya ya dari sinematografinya tuh juga menurut aku beda sih Kak kalau dibandingin dengan film yang ada di Netflix saat itu ya. Kalau film di Netflix s saat itu tuh kayak lebih berwarna udah gitu, eee, lebih apa lebih jelas bukan lebih jelas tapi men beda sih Kak emang kualitasnya.
Bener. <chuckles> dua ribu sepuluh ya. Mhm. <chuckles> Oh. Ah hah ah hah. Oke mungkin karena ya itu tadi ya Kak, eee, itu ketika dulu kan dia, eee, dibuat di tahun 2009, dua ribu sepuluh ya jadi memang kemudian kalau kita nonton jaman sekarang dengan kualitas teknologi yang sudah semakin canggih jadi, mmm, mungkin ada kualitas yang berbeda ya. <chuckles>
Iya. Betul banget. Bener banget sih Kak. Jadi emang bisa dibandingin akhirnya ya, oh ternyata emang ini perubahan zaman tuh juga sampai ke media tuh juga ngaruh gitu loh.
Mhm. Mhm. Bener. Bener sih dan ketika kamu nonton lagi Kak sebenarnya perasaan, selain perasaan nostalgia yang kamu dapatkan itu, eee, apa sih Kak yang lebih membuat kamu jadi pengen nonton Glee lagi? Apakah memang ada perasaan, eee, kepo aja pengen nonton lagi atau bosan? Atau mungkin kamu memang pengen mengunjungi kembali gitu ya perasaan kamu atau momen-momen, memori-memori yang ada di ingatan kamu ketika zaman dulu kamu pertama kali nonton Glee gitu?
<chuckles> Oke awalnya nih Kak aku memang niatnya pengen ngenalin adik aku Kak biar, eee, apa ya namanya, mmm, adik aku tuh punya discover lagu tuh lebih bagus gitu Kak kayak pengetahuan lagu-lagu dia tuh lebih bagus, karena memang banyak lagu zaman dulu yang sekarang tuh terkenal lagi gitu kan, dan menurut aku juga ada beberapa lagu yang lebih apa ya, zaman dulu tuh kayaknya bagus banget gitu Kak. Niatnya aku ngajakin adik aku Kak, tapi pas aku tonton sekarang kok aku ngerasa ini anak SMA masa kayak gini sih, kayak aku tuh takutan sendiri padahal aku dulu juga nonton ya pas umur-umur baru legal kan ya gitu kan. Iya, sekarang aku kayak kayak lebih mikir apa ya, dampak sosialnya juga sih Kak, ini pantes ngga sih sebenarnya anak SMA tuh kayak gini gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu dulu kok aku nggak kepikiran gitu setelah aku dewasa malah kepikiran gitu Kak. Jadi akhirnya batal aku ngajakin adik aku nonton Kak. <snorts>
Oh. Oke. Mhm. Mmm betul betul. Mhm. <laughs> <chuckles> Aduh bener. Mhm. Mhm. Bener. Mungkin karna mhm, waduh mungkin karena ini ya Kak ya mungkin karena dulu ketika kamu nonton nih di tahun 2010, kamu tuh betul-betul cuman butuh hiburan aja gitu jadi ketika nonton tuh rasanya enggak memikirkan tentang, eee, apa ya, eee, hubungan-hubungan atau ini ya, mmm, bagian-bagian sosialnya tuh tidak kamu pikirkan, jadi cuman ya murni hiburannya aja gitu loh, karakter-karakternya aja dan mungkin lebih mendengarkan ke musiknya aja gitu.
Mhm, mmm. Iya. Bener banget. Musik ya, Iya betul banget Kak, tapi dipikir-pikir pada saat aku tonton sekarang udah nikah gitu ya, malah ini gaya pacarannya nggak sesuai deh ini kayaknya sama anak SMA, kayaknya nggak pantes deh ini aku kasih ke adik aku akhirnya aku mikir kayak gitu Kak jadi mhm, jadi lebih kritis ya ternyata kalau dewasa tuh.
Ah hah? <chuckles> <chuckles> Waduh. Bener bener dan, eee, setelah kamu ini ya Kak memahami atau akhirnya menyadari adanya perubahan ketika kamu nonton serial ini, ketika kamu dulu dan sekarang sesudah semakin dewasa, ada nggak sih Kak, eee, serial lain atau film lain yang dulu pernah kamu tonton dan sekarang kamu tonton lagi juga akhirnya kamu mengalami perubahan, eee, apa ya perubahan pemikiran gitu, mengenai film itu?
Iya. Aduh aku lupa nih kayaknya, eee, <tsk> selain, eee, bukan bukan Friends Kak, satu lagi, tapi bukan bukan serial sih lebih ke film kayak Nothing You Know ya kayaknya ya, itu juga aku nonton oh oh ini! Sex And The City Kak. Kalau nggak salah oh iya itu Itu aku nonton lagi deh kalau nggak salah Kak itu.
Mhm. Film ya. Oh oke. Aduh aku juga suka loh Sex e Sex in the City, heeh.
<laughs> Iya kan. Nah sekarang sih aku lagi lagi lebih mikir kayak, oh parah banget ya dulu tontonan aku ternyata kan ini aku nonton film yang udah agak dewasa gitu, tapi dulu emang itu termasuk yang serial yang terkenal juga Kak pada zamannya kan, dan kita pun nonton pada saat itu tuh kayak ya udah gitu santai aja nggak ada apa-apa, nah pas aku nonton ulang tuh Kak itu kayak, ih kok tontonan aku dulu kayak gini banget sih, ada perasaan kayak gitu Kak.
<laughs> Mhm mhm. Betul. Mhm mhm. <laughs> Bener sih Kak, aku setuju dan aku memang ini ya, eee, kebayanglah perasaan kamu juga karena sesudah kamu dewasa ini kan pasti kamu sudah mengalami yang namanya, eee, asam garam kehidupan, bisa dibilang gitu ya. Artinya sedang sedang memulailah Kak, sedang memulai perjalanan dewasa, eee, dikelilingi juga dengan orang-orang yang, eee, kolega-koleganya yang dewasa juga. Jadi banyak hal yang mempengaruhi perbedaan pikiran itu ya. Kemudian iya bener banget itu, eee, menurut Kakak sendiri nih, baik Glee maupun sex in the si eee, Six in and the city itu, apakah memang, eee, sekarang ketika kamu menontonnya s di usia kamu yang sudah dewasa ini apakah kamu lebih relate sama karakter-karakternya atau gimana nih? Atau kamu melihatnya malah dari kacamata yang kayak lebih ke menggurui atau lebih dewasa lagi?
Iya. Bener Kak, bener banget. Iya. Iya sih bener banget Kak. Iya. Iya aku sebenarnya kalau kayak Glee gitu ya Kak ya, aku nonton pada saat itu memang sesuai umur aku, jadi diceritain kan kalau di Glee pada masa SMA ya Kak ya dan aku tuh nonton tuh kayaknya awal-awal kuliah, jadi aku pada saat itu nonton masih oke gitu ya. Tapi kalau, eee, sekarang aku tonton ulang menurut aku itu tuh banyak hal yang nggak pantes gitu Kak, jadi kayak pengen menggurui. Atau mungkin kalau pada saat itu kok bisa nggak disensor gitu, banyak hal yang nggak disensor gitu kan. Tapi pada saat aku nonton di mana aku dengan umur yang sama, dengan karakter ceritanya, menurut aku tuh ini oke-oke aja gitu, menarik-menarik aja gitu Kak, nggak ada yang bikin aku berpikiran negatif gitu kan. Jadi setelah dewasa ternyata pandangan kita banyak berubah, bener tadi kata Kakak dan kayak lebih ingin memproteksi. Aku ga pengen adik aku tuh nonton akhirnya gitu loh Kak.
Mhm. Betul. Mhm. <laughs> Heeh heeh. Mhm. Mhm. <chuckles> Wow keren sih Kak! Kamu sampai ada pengen melindungi atau memproteksi anggota keluarga yang lebih muda lagi, tapi sebenarnya ya Kak di di, mmm, era perkembangan teknologi dan perkembangan media yang begitu pesat begitu rapid dan, eee, besar ini ya, sebenarnya sulit juga nggak sih untuk kayak melindungi gitu ya Kak, ya, melindungi anggota keluarga, anak, atau adik, artinya mereka tuh sudah punya akses yang sangat luas gitu loh Kak, bener nggak sih?
Iya! Bener. Iya. Iya Kak. Bener bener. Bener banget sih Kak aku juga sadar sih Kak, eee, buat hal itu ya cuman aku akhirnya mikir minimal bukan aku sih Kak yang ngajarin.
Mhm. <laughs>
Padahal mungkin aku gitu ya, kalau mereka cari berdasarkan preference mereka masing-masing okelah mungkin ya walaupun udah ya masih usia-usia labil gitu kan, adik aku tuh ya. Tapi ya udah mungkin itu preference masing-masing dan nanti pada saat dewasa tuh dia mungkin akan menceritakan hal yang sama, sama yang aku ceritakan sekarang gitu Kak. Tapi kalau aku suguhkan itu kayak aku berasa aku menjerumuskan sebenarnya juga.
Oke. Mhm. Mhm. Mmm bener bener. <laughs> Oke jadi berarti pendekatan kamu tuh, oh gak papa kamu nonton asalkan kamu, eee, dapat sendiri ya bukan dari aku ya. <laughs>
Iya. Iya bener banget bener banget Kak.
Aduh bener sih Kak setuju sih. Artinya nanti kalau memang, eee, anggota keluarga yang lebih muda, junior-junior kamu nonton dengan sendirinya dan kebetulan memang, eee, ada waktu atau ada momen untuk berdiskusi, kamu bisa memberikan pandangan kamu gitu kan ya pandangan kamu, eee, sebagai orang yang lebih dewasa dan sudah berpengalaman nonton itu duluan gitu. <chuckles> Aduh.
Iya. Iya bener banget Kak. <chuckles> Itu bener banget sih, bener banget jadi ada p ada apa ya namanya, pandangan dari orang yang udah pernah nonton dan sekarang sudah mengalami fase itu gitu Kak.
Mhm. Betul dan, eee, memberitahu juga ya Kak apakah nilai-nilai di serial itu tuh, eee, bener nggak sih? Bisa diterapkan nggak sih di dunia sekarang gitu kan?
Iya. Bener banget Kak, bener banget tapi Kak ada satu serial yang sampai menurut aku, eee, akan relate kapan aja ditonton itu Kak.
<chuckles> Heeh. Waduh apa tuh?
How I Met Your Mother, itu serial menurut aku jenius banget Kak sampai sekarang aku masih suka serial itu.
Ih. <tsk> Ih bener. Iya lagi Kak karena, kan dia kan memang tidak eksplisit ya hanya romantis aja gitu.
Iya. Iya bener. Nah betul itu menurut aku bisa relate sih Kak dengan apa ya, tahun berapa kita nonton, sebenarnya sekarang kita nonton tuh juga menurut aku masih bisalah, dan nggak ada terlalu hal yang vulgar, karena waktu adegannya pun dilakukan dengan orang dewasa saat itu kan, pemainnya itu sudah dewasa digambarinnya dan pada saat sekarang aku nonton lagi ini lebih relate sih film itu eh serial itu.
Mhm, mmm. Mhm. <chuckles> Betul. Ah hah. Oke kenapa itu Kak menurut kamu dia tuh akan relate sampai sepanjang masa tuh?
Eee, cerita-cerita sebenernya sederhana, Kak, cara dia ketemu sama istrinya dengan itu kan, kayak pertemanan awalnya ya, Kak, ya. Sampai akhirnya mereka menikah gitu, dan, eee, di lingkungan sekitar tuh, juga ada gitu loh, Kak, hal-hal yang kayak gitu terjadi. Jadi, nggak lebay gitu kan dan walaupun itu, eh, background negaranya di Amerika, di Indonesia tuh, juga budaya yang kayak gitu tuh juga ada gitu, Kak, jadi menurut aku itu agak bisa dipahami dan nyambung lah.
Mhm. Betul, betul. Mmm. Mhm. Bener. Mmm, bener sih aku setuju sih, lebih relate ya, Kak, jadi From Friends to Lovers gitu ya, aduh cie. <laughs> Aduh jadi pengen nonton lagi nggak sih? <laughs>
Hmm. Iya betul banget itu, Kak. <laughs> Ayo kita nonton lagi, kita marathon ulang lah ya. <chuckles>
<chuckles> Oke oke, baik aduh ini ngomong-ngomong seru banget loh ngobrol sama kamu, Kak, eee, apa ya, jadi teringat lagi nih serial-serial, eee, TV yang jaman dulu, nah kapan-kapan kalau kita ada waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
iya, bener. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Sampai Jumpa.
Ya terima kasih kembali, sampai jumpa lagi, Kak.